Ça peut ça peut être une piste à explorer. Heu, ensuite, heu, tu tu peux aussi, heu, essayer peut-être de des siestes rapides, des siestes de 1/4. Je sais pas si tu as déjà fait des siestes ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques?
D'accord. Heu. Oui, je fais des siestes, mais, pour le coup, hem, je sais pas si c'est réparateur ou pas. <chuckles> Heu, ça peut m'arriver de faire des siestes en soirée, en fait, de justement, dues à la fatigue. Heu, sur le coup, de 21:30, heu, je m'endors, heu, allez, tr trente minutes et, heu, ou 3/4 et et je me réveille aussi, t enfin, du coup, toujours dans la soirée. Et et ça va un petit peu mieux, mais parfois, ça me ça m'empêche de me rendormir tranquillement, heu, plus tard, dans la soirée. Donc, du coup, ça c'est pas forcément, hem, voilà ça ça ça, heu, ça ça ça vient casser un peu le rythme, mmh.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Tout à fait, je comprends, hein, en m en m en même temps, ce que tu décris, heu, voilà, donc tu parles de siestes, heu, de 30 minutes ou 3/4, en fait, des siestes comme ça, c'est q sûr que, en fait, tu t'endors vraiment, tu rentres dans le sommeil profond et donc le le fait, ensuite, de sortir de ce sommeil profond, heu, ça t'a tellement bien ressourcée, heu <chuckles> Oui. M moi, je je parle de plus des des siestes de 1/4, celles que tu mets avec un chrono et heu, peut-être, heu, tu vois, des des des siestes vraiment rapides qui font, que justement, tu te réveilles juste avant de t'endormir.
Ouais, c'est super dur, ouais. <chuckles> Ah non, du tout. Mais mais mais comment tu fais? Comment comment Ouais, mais comment je f Enfin, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir s'endormir, heu au p enfin, en fait, heu, à part le d en fin de soirée, quand enfin enfin, en milieu de soirée, pardon, quand, heu, je m'endors, heu, parce que je suis trop fatiguée, heu, je j'arrive pas, enfin je peux pas m'endor enfin je vois pas comment m'endormir sur, heu, sur commande. Enfin, comment ça se passe?
Oui. Bah, c déjà, c'est un entraînement, hein, <chuckles> donc ça veut dire, ça va pas arriver du premier coup. Donc i il faut il faut s'habituer. Écoute, en tout cas, j'espère que ça t'a permis de d'y voir un peu plus, clair toutes ces idées. Je pense que tu es sur la bonne piste de l'exploration et donc, heu, j'espère que ça va te permettre de, un petit peu, pouvoir, heu, mieux, heu, avoir cet équilibre.
Ah d'accord, OK. <laughs> OK. OK. Ouais, ouais, ouais, je comprends mieux. Ouais, bah, je vais me renseigner, heu, auprès auprès de mon médecin notamment.